باقول لِك كده أنا كنت عايز أخد ن نصيحتِك في حاجة كده عشان أنا في الشغل امبارح آمم يعني اتعرّضت لموقِف كده ما كانش حلو. آمم، كان آه، يعني كان المفروض إن أنا هاقول presentation كده قُدّام رئيس مجلس الإدارة و وكنت متشجع جدًا للموضوع، وإن أنا بقى طالع وعندي الحماس إن أنا هاعرِض بقى وكده. أول ما طلِعت أعرض ابتديت إن أنا يعني أعرق كده، وما كنتش والكلام كلّه راح واختفى من قدامي، وما بقيتش شايف حاجة، وبقيت إن مديري بقى بيشاور لي بإيديه كده اللي هو "ما لك في إيه؟" أو مش عارف حتى أرد عليه أقول له ما أنا نسيت، مش عارف أقول له حاجة. كان موقِف مش حلو خالص. وللأسف دي تاني مرّة تحصَل لي، يعني اتكرر معايا قبل كده، بس قعدت يعني اتدربت شوية وقُلت خلاص أنا جاهز و وتمام والموضوع هيبقى زَي الفل. وعملت وكنت عملت يعني زَي حاجة كده كم يعني كموقِف تمثيلي كده لنَفْس العرض اللي أنا هاعرضه قُدّام زمايلي وقالوا لي: "كويس وزَي الفل." آه، أوّل ما طلِعت بقى آآ قُدّام رئيس مجلس الإدارة وكده، م ما فيش ولا كلمة طلِعت. حسيت بإحراج بقى وإحباط و ومديري تدارك الموقِف وهو اللي عرَض. بس أنا قُلت لهم: "خلاص أنا مش هاعرض حاجة تاني، ومش هاطلَع في مواقِف زَي دي تاني." بس عايز أتغلّب على الموضوع ده، لإن الموضوع ده مضايقني. تنصحيني بإيه بقى؟
احكِ لي الموقِف؟ تمام. إمم. إمم. إمم. جربت عليه يعني؟ إمم. بُص أنا فاهمة تمامًا يعني إن المشاعر اللي أنت حسيتها في الوقت دوّة، و وإن هو موقف من حقك إنك تضايق فيه، يعني إنك تبقى واقف ومحضّر كل حاجة ومستعد، وفجأة تلاقي نفسك كل الكلام راح منك، و ومش عارف تقول حاجة، آآ، وإحساسك بالإحراج في الوقت ده طبيعي جدًا إنك تحسه. وطبيعي كمان إن أنت تبقى مش عارف تقول حاجة، لإن لو فكّرت أكيد يعني دي كانت أول مرة تتحط في الموقف دوّة، و أو مثلًا الناس دي مثلًا أعلى منك مثلًا، فأنت في كده مش متعود عليهم أوي، مش زي أصحابك اللي أنت اتدربت عليهم، ف فطبيعي يعني. لا، لا، ما تقلقش خالص، يعني طبيعي الرهبة اللي أنت حسّيت بيها دي كأنها أول مرة أنت ت ت يعني تقدم أنت ال الpresentation. طيب، أنت وأنت صغير كنت بتقدم في المدرسة أو كنت ب مثلًا بيعتمدوا عليك إن أنت مثلًا تقدم الإذاعة، تعمل حاجة، ما كنتش بتمارس الأنشطة دي وأنت صغير؟
إمم. بجد! آه. ممكن، آه. حسّيت برهبة كده. إمم. هي حصلت معايا مرّه واحدة بس في الإذاعة بتاعة المدرسة، وبعد كده قُلت مش مش هاطلع تاني. لإن لقيت الولاد بيتريقوا بقى على ال كنت باقول فقرة كده في الإذاعة بتاعة صدِّق أو لا تصدِّق دي، ولقيتهم بقى قاعدين بيتريقوا عليَّ وكده، قُلت لهم خلاص أنا مش هاطلع تاني.
امم. وبع ومن بعديها ما حاولتش إنك تجرّب تاني؟
لأ، بصراحة ما فيش كانت أول بقى مرّه ليّا اللي هي في الشغل دي، وبعد كده كانت وحشة، وبعد كده قُلت المرّه دي خلاص هاعمل ال التدريب زي ما قُلت لِك كده، وبعد كده عرضت المرّه التانية كانت سيئة، كانت موقف محرج خالص.
امم. اهم، يعني أنت من ساعة موقف المدرسة وأنت بقى يعني خلاص قرّرت إن أنت ما تتعرّضش للمواقف دي تاني، وما اتعرّضتش يعني من من وقت الموقف بتاع المدرسة لحد موقف الشغل، ما ما فيش في النُصّ كده أي محاولة للتجربة؟
لأ، بصراحة ما حاولتش عشان ما حدش يقول لي كلمة بقى، ولا حد ييجي يقول لي أنت عملت ما عملتش، غلطت، كده، لأ، بعدت عن الكلام ده أصلًا، وم قُلت ما أبعد عنه خالص يعني.
إمم، وأنت حابب حقيقي إن أنت تبعد عنه؟ والَّا رأيك إن إحنا نكسر بقى ال الإحساس دوَّة ون ونحاول ناخد بعض التدريبات عشان نتدرّب عليها؟
لأ طبعًا، عايز إن أنا لأن ده في شغلي ده أساسي إن أنا أعرض شغلي، وأعرض شغلي للمديرين، وأعرض شغلي لرئيس مجلس الإدارة، وإن الشغل ده يوصل ف في عروض وأعرض الإحصائيات بتاعتي، لازم أعرض كُلّ ده، بس ما فشلت في ده.
طَب طَب ما جرّبتش تعرضُه على ناس أنت متعوِّد عليها أكتر؟ يعني مثلًا تو ت ت تعرض على حد من أصحابك يكونوا قريبين منك آآ، حد من زمايلك الشغل اللي معاك في نفس ال المستوى مثلًا الوظيفي بتاعك، وبعد كده ت تعلى بالمستوى تدريجي، جرّبت تعمل كده؟
إمم. ما هو ده اللي حصل معايا بقى، إن أنا إيه، بعد أول مرّه فَشَلت في الموضوع بتاع العرض ده، وكان العرض مش حلو يعني رُحت رُحت لزمايلي في المكتب وكده وقُلت لهم باقول لكم إيه، أنا العرض اللي جاي اللي هو بتاع رئيس مجلس الإدارة ده، عشان ما يحصلش معايا الموقف اللي فات، أنا هاعرضه عليكم، وعرضته وهم انبهروا والموضوع جميل، وكنت صوتي عالي بقى وكده، و والدنيا زي الفُلّ أول ما طلعت بقى قدّام ال رئيس مجلس الإدارة، ولا ما فيش ما فيش صوت طالع أصلًا.
إمم. امم. الموقف برضه كان ليه رهبة عليك، ف فطبيعي إن أنت تحس ده، عايزة أوضّح لك كمان إن أنت، يعني القصّة اللي عِشتها وأنت صغيّر، وأنت طالع تقول كلمة في الإذاعة وتلاقي أصحابك، اللي بيتريق أو اللي خلاك، في موقف محرج، فالمشاعر دي فَضَلِت موجودة جوّاك، وكل ما بتتحط في نَفْس الموقف، بتحس إن هي، بتيجي لك تاني، صح؟ مش بتحس إن هي كأنّك بتتحط في نَفْس الموقف لتاني مرّه؟ امم.
آه، آه، بصراحة. امم. ممكن، ممكن آه. ممكن، آه ممكن طبعًا، باحِس إن هو ب الذكريات القديمة بتعود بقى والناس هتقعد تتريق، والناس هتقعد تعمل، فعلًا ممكن لإن كان أنا
ف عقلك الباطن يستدعي على طول الذكريات القديمة، و وي ويخليك تعيشه كأنّك بتعيش نَفْس الموقف.
آه، بيحصل فعلًا آه، يعني ده يعني سبب رئيسي لكده، إني مش عايز حد يقول لي كلمة زي ما قالوا لي زمان بقى.
طيب، هاقول لك على فكرة، إيه رأيك، في في آآ، تدريبات بتتعمل، لمّا نكون مثلًا في في موقف أو في وظيفة، الوظيفة دي بتتطلّب منّك إنّك تطلع على منصّة وتقعد تتكلّم قدّام الناس أو تشرح لهم، مثلًا ال المشروع اللي أنت شغّال عليه، و وتبقى محتاج إن أنت تتدرّب على الأداء بتاعك، في ورشات بيعملوا آآ، بيعملوها للناس إنّها تتدرّب، من خلالها، ما فكّرتش في مرّه إنّك تحضر ورشة تتدرّب فيها؟
امم. امم. بجد، ده بتعمل إيه دي؟ لأ ما اعرفش عنها حاجة بيعملوا فيها إيه دي؟ يعني دي هتنفعني؟
آه، الورشات دي بتبقى عبارة عن إيه، بيبقى عبارة عن مجتمع صغيّر أنت بتتعرّف عليه، يعني آآ، ناس كده أنت تعرفهم هم، هم كمان بيعانوا من نَفْس المشكلة بتاعتك، أو عايزين يوصلوا لنَفْس الهدف بتاعك، اللي هو إن أنا، آآ، أعرف أكون مقدِّم لل للمشاريع بشكل جيد يعني، إزاي أعرف أقف على الstage إزاي أعرف أعرض ال المشروع بتاعي على الناس.
امم. آه. كويس أوي.
وبتبدأ تبدأوا تتدربوا على بعض، يعني أنت تعرض ت كأنّك يعني بتعرض المشروع عليهم، وهم كأنّهم بيعرضوا، بحيث إن أنتم بتكسروا من خلال دوَّة ال الخوف اللي جوّاك أو رهبة الوقفة.
آه، حلو أوي ده. آه، ده فكرة جميلة دي. ن ده ممكن كده يعني بس لو في حاجة تانية برضه ممكن تكسر الرهبة قدّام الناس الكبيرة، لإن أنا قدّام الناس العادية لمّا باحس إن هُم مش هيعلّقوا، وإن هُم ما عَندهمش مشكلة معايا، ماشي، ب باكون كويّس. بس هي مشكلتي بقى قدّام المستويات اللي هي العالية دي، رئيس مجلس إدارة، آآ عرض جالي قدّام قدّام وزير. الع العرق العرق والرهبة اللي أنا بابقى فيها دي بتبقى صعبة أوي.
إمم. إمم. في إمم. حاسة حاسة حاسة وفاهمة أوي الإحساس اللي أنت بتشرحه دَوَّة يعني، هو يعني يعني وليد اللحظة كمان يعني، اللي هو أنت ما بتبقاش متوقِّع إن ده هيحصل فبتلاقيه بقى حصل يعني.
آه، آه، آه. بالضبط، بالضبط كده.
وخصوصًا إنّك بتقول إن أنت بتتدرب وبتبقى حافظ كويّس أوي أنت هتقدّم وتقول إيه ومتدرّب عليه وقاريها كذا مَرّة. طَب هاقول لك على فكرة، يعني حاول شوف لو تقدَر تعملها. إيه رأيك تقسِّم المشروع بتاعك مثلًا آآ، على نقاط؟ وخُد نقطة، نقطة، ومثلًا قبل التقديم نَفْسه قبل يوم التقديم مثلًا، لو التقديم مثلًا كمان أسبوعين.
فعلًا. ماشي. امم. تمام. آه.
تعالَ قبل التقديم خلال الأسبوعين دُول خُد نقطة، نقطة ورُوح لحد من ال من ال آآ الأعلى منك وكلّمه في نقطة صغيرة خالص بس، يعني اشرحها له، قُل له أنا بس إيه عايز أشرح لك النقطة دي، فتبدأ تتكلم معاه فيبدأ يناقشك فيها والموضوع هيبقى بينك وبينه، فيكسَر شوية الرهبة اللي جواك، تاني يوم رُوح اتكلم في نقطة تانية مع واحد تاني، فتبدأ عبال ما تكُون وصَلت لليوم اللي هيتم فيه عرض المشروع، وإن أنت هتقف تتكلم قدّامهم مثلًا كُلّهم، تكُون كسَرت الرهبة تدريجي مع كُلّ واحد شوية.
إمم. أيوه. حلوة أوي الفكرة دي. إمم، جميل. آه، وأحس إن أنا آه، وأحس إن أنا مديهم خلفية كُلّهم كمان على الموضوع اللي هاقوله، دي فكرة حلوة جدًا.
بالضبط، وعارف كمان إيه اللي ممكن اللي هتحسُّه ويحصَل؟ إن أنت لمّا هتعرض النقطة الصغيرة دي بينك وبين يعني رئيسك
إيه بقى؟ إمم.
آآ، هو هيحسسك مثلًا لو هي حلوة هيبهرك مثلًا، هيحسِّسك بثقتك بنفسك، هيقول لك والله دي فكرة كويسة، دي جميلة، فهيديك جزء من الثقة في النَفْس، والنقطة التانية إن هي لو فيها عيب أو حاجة، هو هيشرَحه، فبينه وبينك، فأنت هتبدأ تشتغل عليه وتعدّله.
فعلًا معاكِ حق، إمم. صح جدًا على فكرة، والله دي فكرة ممتازة، إن أنا أعمل كده إز ما فكّرتش فيها قبل كده إزاي ما جتش في بالي الفكرة دي! بصراحة يعني
إمم. حاول تشوف إيه اللي يناسبك أكتر سواء إن كان إن أنت تحضَر ورشة مثلًا، تبقى في تدريبات فعلية فيها تكسَر بيها الرهبة والخوف الطبيعي ال اللي بيحصَل في المواقف دي، أو إن أنت تقسِّم آآ، زي ما بنقول نكسَر كده إيه واحدة، واحدة الموضوع ييجي تدريجي كده معاك.
إمم. أنا عجبتني الفكرة التانية اللي هي أكسَر بيها واحدة، واحدة دي، وفي نَفْس الوقت إن أنا هاتكلم معاهم كده، ويبقى واخدين فكرة عن الموضوع، وأخد feedback منهم كده سريع برضه قبل يوم العرض فعلًا، بصراحة الفكرة دي ممتازة إمم، جدًا، بصراحة أنا مش عارف أقول لِك إيه، وباشكرِك كتير جدًا على المساعدة والنصايح دي، وأكيد لو حصل حاجة تاني هاجي أقول لِك على طُول.
بالضبط، بعيد عن الرسميات. على إيه بس، جرّب وإن شاء الله توصَل للي أنت عايزُه.
أوكي.